J'aimerais te parler de quelque chose, heu, qui, ouais, qui qui me tient à cœur, heu, parce que là heu, c c'est assez récent. Heu, le truc, c'est que j'ai déménagé, là, récemment. C'est ça va f c'était juste un peu avant l'été et en fait, je me suis rapproché, heu, de ma mère, globalement et je suis plutôt dans un petit village. Alors qu'avant, j'étais dans une grande ville et c'est vrai que du coup, heu, bah, mon rythme de vie, heu, a -a beaucoup été chamboulé et c'est vrai que, pff, je pense que c'est assez compliqué, on va dire, de de me remettre, heu, dans dans une nouvelle routine, on va dire, qui qui qui correspond bien à à ma ville. Et c'est vrai qu'il y a des jours, on va dire, même le simple fait de de me lever tôt, c'est ça ça c'est difficile, en fait. Du coup, je voulais un peu t'en parler. Pour, heu, ouais, heu, parce que ch j'avais envie d'en d'en discuter avec toi et savoir si tu avais un petit peu des des pistes à ce sujet-là?
Mouais. Mmh mh. D'accord. OK. Ouais. OK, bah, c'est vrai que c'est pas toujours évident, hein, de changer d'environnement, surtout que tu l'as fait pour ta maman. Tu changes complètement de d'une grosse ville à un petit village, donc il y a quand même, dans tout ça, heu, beau beaucoup de facteurs qui changent. Mais, hem, pour pouvoir quand même t'accompagner au mieux, j'aimerais quand même en savoir plus. Déjà, toi, au niveau de des routines que tu avais avant, heu, c'est lesquelles, les principales, que tu arrives pas à remettre en place aujourd'hui?
Ouais. Bien sûr. Bah, tu vois, typiquement la la principale c'est déjà, avant, je travaillais, j'avais des horaires de bureau, heu, je travaillais donc en présentiel. Là, en fait, heu, j'ai pris le choix de me lancer dans un projet, hem, un projet en distanciel. Donc, heu, conception d'un d'un logiciel, heu, du type Serious Game avec un ami. Donc, on travaille à 2, mais du coup, je suis en distanciel et en fait, avant mon travail, en fait, le fait juste d'avoir ce travail en présentiel, heu, tout gravitait, en fait, autour de ça. Déjà, le simple fait de me lever, heu, d'a d'aller au travail, donc je prends les transports en commun. Après, je ressortais, j'avais la salle de sport et ensuite, potentiellement, bah, avec les collègues, on pouvait aller, heu, sortir boire un coup et là, en fait, bah, tout ça a a littéralement disparu. Même les horaires, heu, la régularité, en fait, heu, c'est c'est compliqué à mettre en place, heu, on on va dire, voilà.
Ouais. Mmh. Ouais, je comprends. En fait, le fait que tu aies plus cet emploi-là en présentiel comme avant, heu, tu as perdu un peu tous tes repères par rapport au fait qu'il faut se lever le matin à une heure, le soir, heu, tu termines à telle heure, ensuite, tu vois tes amis. Mais là, dans dans l'endroit où tu es actuellement, est-ce que tu as aussi des proches ou pas?
Ouais. Ouais, tout à fait, mais c'est c'est surtout des proches familiales des proches familiaux et c'est ma mère et typiquement, bah bah, après, je suis je comprends, en fait. Je suis venu pour justement me rapprocher d'elle et parce que, bah, elle commence à avoir un certain âge et du coup, je lui rends des services. Mais forcément, heu, c'est aussi un facteur, heu, si tu veux, un petit peu casser ma routine, heu, elle va me solliciter, alors moi, il y a pas de problème, mais, heu, le souci, c'est que j'arrive pas, si tu veux, à à graviter autour de ça une routine qui me correspondrait, tu vois? Mais en même temps, je suis quand même, heu, tiraillé parce que j'ai eu j'ai en fait, moi j'ai fait ce choix-là, heu, c c'était mon choix. J'avais envie de me rapprocher d'elle pour profiter un petit peu, heu, bah, de de ces instants-là. Mais voilà, c c'est compliqué de de réussir à avoir, heu, mon rythme de vie, quoi, là-dedans.
Mmh. Mouais. Mmh. Ah mais, c c'est compréhensible. Déjà, c'est beau, hein, que tu aies fait ce choix-là pour ta maman, pour l'aider, heu, pour être au contact et cetera. Donc déjà, c'est c'est une chose merveilleuse que tu fais pour elle. Après, c'est normal que tu vas avoir plein de de chamboulements à côté par rapport à à finalement, heu, toute une vie, hein, qui change, surtout si tu as pas d'amis, heu, avec qui tu peux sortir, he, et et ce qui ce qu'il en est. Aujourd'hui toi, heu, c'est quoi le sentiment réel que t que tu ressens, tu vois, face à tous ces changements, heu, bah, sur lesquels, v auxquels tu es confronté au quotidiennement?
Ouais, tout à fait. Eh, c'est une très, très bonne question, heu, je dirais que le sentiment ce serait, heu, de la actuellement, je suis plutôt dans une phase de de nostalgie parce que, bon ça c'est un peu bizarre dit comme ça, mais heu, le en fait c'était mon l'endroit où j'étais étudiant, bah au lycée, collège. Enfin tu vois j'ai fait toute mon enfance là et et pour l'instant, heu, quand je sors, alors effectivement je suis très seul, mais pour l'instant, ç ç ça me correspond parce qu'en fait, heu, simple fait de de partir en ville, heu, pour faire 2-3 courses quand il faut rendre des services, heu, justement à droite à gauche pour ma mère, bah, en fait, heu, ça me rend un peu nostalgique. Parce que je retombe sur des lieux, heu, que je je que je connaissais, que je reconnais, je me dit: «Ah le lycée, heu, et les la petite boutique à côté où j'allais acheter, heu, enfin manger à midi», enfin bref. C'était surtout ç ça en fait qui me rend nostalgique, tu vois? Et je pourrais en parler un moment ouais. Ouais, ouais, mais
Mouais. Mmh mh. <chuckles> Non, mais je vois, c'est beau. <chuckles> C'est c'est une belle chose la nostalgie, c'est quelque chose qui anime, heu, finalement, heu, au au quotidien, mais pour autant ça va pas enlever cette part de de de frustration, hein, quand même que tu ressens du fait à tous ces changements que tu as connus. Est-ce que, heu, au niveau, hem, de la ville où tu es déjà, je sais pas si tu peux me dire, c'est à peu près à combien de temps, heu, du enfin le village où tu es maintenant, c'est à peu près à combien de temps de la ville où tu étais initialement?
Ah c'est ça. Ouais bien sûr. Beh c'est à 2 heures de de route, heu, d'autoroute à etfel, globalement, ouais. Ouais, ouais.
D'accord OK, donc o lo logiquement c'est envisageable que de temps en temps tu puisses retourner là-bas chez pour voir tes amis, pour, heu, avoir un petit peu ce lien, ou et vice versa, hein, qu'eux aillent prendre un un bol d'air frais à la campagne, heu, pour se ressourcer un petit peu. Heu, au niveau de tes de tes amis, heu, que tu avais là-bas et que tu as plus ici, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable de mettre en place?
Ouais. Bah, totalement surtout qu'il y a un j'ai un très, très bon ami qui qui m'avait déjà sollicité une fois, mais c'est vrai que dans dans le les tracas quotidiens j'ai c j'ai complètement, heu, un petit peu mis ça de côté, mais il m'avait dit: «Ouais, mais tu sais j'ai moi j'ai un couchage, heu, tu peux venir quand tu veux, heu». C'est vrai que j'ai dit: «Oui, oui oui oui» mais je l'ai pas vraiment intégré et je l'ai pas vraiment relancé et c'est vrai que peut-être, faut d j'arrête de d'avoir honte, de me dire: «Bon bah, ça fait un moment là, ça fait ça fait plus de 3 mois je l'ai pas relancé». C'est vrai que rien m'empêche de lui envoyer un message, ouais, c'est une bonne idée.
Ouais. Mais, ç ça ra va pas tout résoudre mais au moins pour ce côté, heu, amical, ça peut être une petite piste de se dire: «Bon beh, je vais y aller, je vais passer un week-end là-bas», heu, de t'organiser en amont avec, heu, les besoins de ta maman comme ça tu peux partir l'esprit léger. De profiter, ensuite de revenir et puis, heu, bah, tu tu reconduis ça, heu, à d'autres moments si tu en ressens le besoin ou même eux si si ils veulent venir, tu vois? Concernant vraiment l les amis que tu avais, il y aurait cette piste. Après concernant le travail, c'est vrai que tout à l'heure tu me disais que, heu, il y avait vraiment, heu, tout ton rythme qui était chamboulé du fait que tu aies plus, heu, ces contraintes que tu avais avant d'aller au bureau, te déplacer et cetera. Est-ce que dans ton village où tu es actuellement il y a des espaces de coworking?
Ah, heu Ouais. Ouais. Alors c'est une bonne question. J'ai un petit peu, heu, re fait des recherches. Il y a pas vraiment d'espace de coworking mais il y a quand même, heu, une bibliothèque et c'est vrai que, j'y étais allé une fois et effectivement en fait, heu, j'ai pu avoir, heu, une entrée. Oh faudrait que je prenne une carte, mais globalement ouais, j'ai déjà vu en plus, heu, à l'étage, il y a un petit espace avec des bu des des tables. J'avais déjà vu des lycéens typiquement travailler là-bas et c'est vrai que, en plus, je là je suis potentiellement sur un achat d'un d'un ordinateur portable parce que là je suis sur une tour et moi je dois travailler sur, heu, sur portable. Enfin si je veux travailler il me faudra un portable. Il y a des PC là-bas, mais ce s ce sera pas envisageable, heu, pour mon boulot et du coup et du coup, heu, quand j'aurai justement l'ordinateur portable avec la la carte graphique adaptée, ouais tout tout pour justement, heu, exercer mon mon métier, ouais je je vais m'y remette enfin j ç ça p s j'y avais pensé justement à à aller là-bas, ouais.
Mmh mh. D'accord. Oui. Évidemment. Oui, même si c'est pas tous les jours, c'est pas grave mais juste, au moins, heu, quelques jours par semaine ou peut-être les matinées comme ça tu es sûr de en fait, dans ta tête de commencer la journée en te disant: «Bon, beh, je me déplace là-bas» et ensuite ta journée en découle, heu, naturellement parce que tu seras sorti, parce que finalement, dans ce genre de situation ce qui est compliqué c'est de mettre les pieds dehors. Après, une fois que tu es dehors, la journée est quand même plus facile, heu, à lancer pour aller faire des activités, voir des proches et cetera donc peut-être que ça peut être une piste à exploiter, qui plus est, ça peut être, heu, intéressant, heu, à double tranchant, dans le sens où tu pourrais même rencontrer des gens là-bas, heu, pour justement agrandir ton cercle de connaissances sur place et te faire des amis sur place.
Mouais. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai et effectivement, j je vois bien le le côté double tranchant où, effectivement, bon, heu, je mets un peu la productivité de côté et et ouais, pourquoi pas, heu, créer de nouvelles relations mais c'est ce serait peut-être aussi ce qui me faudrait parce que je me doute bien que ce ce côté un peu, heu, nostalgique solitaire, heu, ça va pas durer éternellement, j'en suis bien conscient et c'est vrai que j'en parlais, bah, avec mes sœurs, justement, qui qui me disaient: «Ah! Mais que ça va, heu, de revenir, heu, de au village, heu, enfin, c'est pas trop dur, heu? Ça va parce qu'avant tu avais quand même un rythme de vie plus soutenu, heu, tu tu veux tu veux en parler?» Du coup, j'en parle, je dis: «Bah, oui, pour l'instant ça va», mais du coup, c'est vrai qu'elles aussi elles me poussent un peu, elles me disent: «Mais pourquoi tu tu crées pas plus de liens, heu, là, maintenant que tu es tu es plus vieux, tu peux peut-être créer, heu, te il y a peut-être d'autres gens, heu, qui sont dans ton cas et qui sont en distanciel», donc heu, ouais, je
Mmh. Ouais, c'est c'est bien que, hem, tes sœurs, elles soient à l'écoute, heu, qu'elles t'encouragent, qu'elles te demandent si tu vas bien parce qu'au moins, beh, tu te sens pas seul, déjà, dans dans cette situation. Tu te sens compris par les autres, hein, qui comprennent que parce que c'est le cas, hein, qu'il y a un changement de vie qui est complètement radical, qui peut être perturbant et le fait de pas être seul que ce soit, ben, là, tes sœurs qui t'encouragent et qu'elles te t qui te poussent du coup à à rencontrer des gens, finalement, c'est une bonne solution. En plus, bah, il y avait ce côté-là dans la bibliothèque mais après tu peux dans les villages en général, dans les bars de quartier, heu, il y a il y a tout le temps du monde sur les terrasses ou même, heu, peut-être des groupes Facebook, parce qu'il y en a souvent pour, justement, rencontrer des gens et là, c'est vrai que c'est l'hiver, c'est un peu compliqué mais l'été il y a beaucoup choses qui se font en extérieur, des marchés d'extérieur, des marchés de nuit et des fêtes de musique et cetera qui peuvent t'aider, pourquoi pas, à rencontrer un peu plus de monde et à moins avoir ce sentiment de solitude.
Ouais. C'est vrai. Oui. Bien sûr. Bah, ouais, non, non, je suis je suis totalement d'accord et surtout que, bon, heu, j'exagère quand je dis village. Moi, tu sais? Je suis je suis un petit peu le côté, heu, péjoratif. J'ai une vision, heu, assez, heu, ouais, minimaliste mais ça a quand m c'est quand même un une agglomération avec 15 000 habitants donc heu, c'est pas non plus le village de 500 personnes, tu vois? Donc, il y a quand même des activités. Il y a il y a des il y a une potentialité, on va dire donc heu, non, non, ouais, c'est c'est une super idée, en tout cas, vraiment très, très cool et
Ouais. Ça va. Mouais. Non, mais c'est sympa et puis, en plus, dis-toi que tu fais ça pour la bonne cause, que c'est pour ta maman et puis, heu, c'est vrai que, bah, après, heu, avec l'âge, les besoins changent et peut-être que ce calme va pouvoir t'aider au niveau de ta productivité. Faudrait plus voir le verre, heu, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide pour relativiser et aller mieux.
Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, ouais. Tu as tu as tout à fait raison. Je pense être plus positif, heu, boire le verre, ouais, non, tout tout à fait, ouais. Franchement, bah, déjà ça m'a fait extrêmement plaisir de t'en parler. Tu ça m'a permis de, ouais, de vider un peu mon sac et tu m'as très bien aiguillé franchement. J'ai j'ai adoré cette conversation. C'était vraiment, bah, merci beaucoup.
Beh avec plaisir. Moi, ça m'a fait du bien aussi d'échanger avec toi sur ce sujet parce que je trouve que c'est beau, hein, tout ce chemin que tu parcours, donc je te souhaite plein de courage et je suis sûr que tu vas y arriver.